ใช่ ด้วย ด้วยความที่อยู่ อยู่บ้านนอกอะครับ อยู่ต่างจังหวัดเนี่ย ก็จะเดินออกไปแบบ พอล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็เดินออก มา เนาะ มันก็จะเห็นพวกแบบ คือบ้านผมมันจะอยู่ติดแบบทุ่งอะครับ เป็นทุ่งนากว้างๆ แล้วก็มีต้นไม้มีอะไรด้วย อย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่า มองไปแล้วมันโล่ง สบาย อะไรแบบเนี้ยครับ อา ใช่
ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม โอ้โฮ ค่ะ อืม ถาม ถามหน่อย ได้เปล่าคะว่า ปกติแล้วตื่นตอนเช้าตื่น กี่โมงอะคะ?
ตอนเช้าผมจะตื่นประมาณ ตีห้าครึ่ง บางทีก็ 6:00 โมง ประ มาณ 5:00 6:00 โมง ใช่ อืม
อือฮึ อืม 5:00 แล้วก็ อ๋อ ค่ะ ก็ตื่นมาแล้วก็เป็นแบบว่า พระอาทิตย์กำลัง ใกล้ ๆ จะขึ้นพอดีหรือเปล่าคะ? แบบป้าได้ยินเสียงนกเสียงไก่ อะไร งี้ เปล่า?
ใช่ พระ พระอาทิตย์ คือมัน มันจะอย่างงี้ครับ มันจะเป็นแบบ แสง แสงกำลังแบบสลัว ๆ ครับ กำลัง จะสว่างอะครับ จะเริ่ม ๆ สว่างครับ ใช่ นั่นแหละครับ
อ๋อ เหมือนแบบ อือฮึ อ ยังไม่สว่าง ใช่ไหมคะ ยังไม่ได้แบบสว่างขนาดนั้น เออ โอเคค่ะ
ยังไม่ สว่าง อือ แบบ คืออาจจะแบบว่านิด ๆ อา
แล้ว อืม ค่ะ เราก็แบบว่า พอหลังจากดื่มน้ำเสร็จ แล้วเราก็ออกไปดูวิวดูอะไร ตอนเช้า ๆ ใช่ไหมคะ มันยังมืดอยู่ไหมคะ? แต่ว่า มันยังมองเห็นแหละใช่ไหม?
ครับ ครับ มองเห็นแล้วครับมันจะเป็นสว่างแบบค่อย ๆ แล้ว คือมอง มองเห็น หมดแล้วมีแสงแล้ว แต่ว่ายังไม่มีพระอาทิตย์แค่นั้นแหละครับ ใช่ ๆ
อืม ค่ะ มีแสงแล้ว อ๋อ โอเค ก็คือแสงมาแล้ว
ใช่ แล้วทีนี้ก็หลัง เนี่ยนะครับ ก็คือจะ อ่า บางทีเนี่ย ก็เอาไม้กวาดตาง มะพร้าวอะ กวาด กวาดลานหน้าบ้าน ใบไม้ อะไรพวกเนี้ยครับ
อา อ้อ คือ กิจกรรมตอนเช้าใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ ออกแรง ยิ่งช่วงนี้ก็หนาว ๆ นิด ๆ ใช่ไหมครับ ก็ต้องขยับหน่อยครับ ไม่งั้นเนี่ย โอ้โฮ อากาศ เย็น ต่างจังหวัด คือต่างจังหวัด อ่า มี ๆ ครับ มี มี ช่วงนี้มี เลย
อืม อ๋อ ค่ะ อืม มี หมอกลง ไหมคะ? ตอนเช้า เนี่ย อ๋อ ก็มีหมอกลง ลงตอนเช้า ๆ ใช่ไหม? อ๋อ ค่ะ อ่า แล้วพอไป
ใช่ ช่วงนี้ตอนเช้าประมาณ 10 16-17 ตอนเนี้ยครับ สิบหกสิบเจ็ดองศา กลางคืนประมาณ สิบสาม สิบสอง ใช่ กำลังพอดีเลยครับ ก็มีหมอกนิด ๆ อา
อืม โอ้โฮ ก็กำลังดีเนาะ ค่ะ อา แล้ว แล้วพอไปกวาดลาน ลาน อ่า ลานบ้านเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะทีนี้?
พอกวาดลานบ้าน โอ้โฮ อากาศดีมาก ๆ ก็จะแบบ โอ้โฮ สดชื่นมาก ๆ ครับ มองไปก็ อ่า ดี วิวดี อะไรอย่างเงี้ย แล้วทีนี้ก็ต่อด้วย รดน้ำ ต้นไม้รอบ ๆ พวกผักสวนครัว พวกอะไรอะครับ ใช่ ก็จะรดไปเรื่อย ๆ เลย อ่า ช่วงนี้ก็
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ โอเค แล้วชาวบ้านชาวช่องเขาก็ตื่นกันแล้วหรือยังคะเนี่ย? ช่วงเนี้ย
ครับ